うそうですね、なんか、実際にやっぱ、カラオケに行くってなっちゃうと、こう、なかなか、あの、大変なお金もかかるし、大変ですけど、なんか、その、カラオケ1回-1回分っていうか、なんか、それで1ヶ月ぐらい歌えたら、んなんか、いいいですよね、そそっちの方が。うん。
うん。 行くのがね、うん。 そうですね。 うーん。 うん。 そうですよね、うん、きら気楽だし、経済的だし。
うん。まあ、なんか、娘もやっぱ恥ずかしがりやその、やっぱ一緒に歌ってっていうぐらいで、やっぱ恥ずかしがり屋なので。なんか、まあ、これをこれを機に、なんか、2人でちょっとずつ歌の練習でもしようかななんて。
うーん。うん。 ああ、そうなんですね。ええ。 そうですね。ああ、今日は楽しいお話ほんとにありがとうございました。勉強になりました。
はい。 はい。いえ、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
はい、楽しかったです。ありがとうございました。失礼します。はーい。
はい、ありがとうございました。